जी, जी। देखिए मैं ना आपकी अ, परेशानी समझ गया हूँ, और मुझे लगता है कि आपको ना, बैठ के एक बार पूरे परिवार को बिठाइए। चाहे वो द डाइनिंग टेबल पे हो या आप बोल दीजिए की बात करनी है कुछ। है ना? और अपनी समस्या जो है जिस तरीक़े से संसद बैठती है ना उस तरीक़े से बिठा लीजिए और अपनी समस्या जो वहाँ रखिए। और अपने परिवार में 1 नियम बना लीजिए आप अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं कि रोज़ाना या हफ्ते में 2 या 3 बार आप अ, दिन तय कर लीजिए। चाहे वो वेडनेसडे हो, चाहे सैटरडे हो या संडे हो, हम बैठेंगे और वहाँ सिर्फ दिक्कतें डिस्कस होंगी। कि मेरी ये दिक्कत है, मेरी इनके साथ ये दिक्कतें है और खुल के कहिए, कि मुझे मेरे बच्चे को भी सँभालना होता है, मेरे हसबैंड को भी सँभालना है, मुझे उनके लिए भी खाना बनाना है। ठीक है? तो ये ज़िम्मेदारी आपकी बनती है, अगर आप चाहती हैं तो आप मदद कर सकती हैं हम साथ में मिलके बना सकते हैं। जो भी नाश्ता बना रहे हैं उसमें आप मेरी मदद कर देंगी, थोड़ा काम मैं सँभाल लूँगी, थोड़ा काम आप सँभाल लेंगी, या थोड़ा काम जो है ननद भी है वो सँभाल लेंगी। तो अ, क्यों अ, तब ना एक अच्छे से घर चल पाएगा जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली एक के नहीं उससे चलती है और उनको ये भी कहिए कि कोई ये जो आप कर रही है ना इससे अलगाव होगा परिवार में। तो अगर आप परिवार को अलग करना चाहती हैं तो आप वो सोच लीजिए, क्योंकि इस तरीक़े से परिवार नहीं चलता और बिल्कुल ना तमीज़ से तहज़ीब से ये सब अ, कहिएगा आप। और देखिए, अपनी ना सीमाएँ बना लें, और थोड़ा-सा अगर नहीं मानते हैं तो भी स्पष्ट तरीक़े से ना कहना सीख लें। कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँगी। मुझे माफ कर दो, है ना? आप पहले कह दीजिए हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दो मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझसे नहीं हो पाएगा मेरी ज़िम्मेदारी बहुत है तो मैं आपकी ज़िम्मेदारी कहाँ से लूँगी? आपको भी थोड़ा समझना चाहिए। है ना? बस इतना कह दीजिए और अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाए ना तो थोड़ा-सा बस डीप ब्रेथ कर लीजिएगा आप साँस अंदर साँस बाहर और थोड़ा-सा उस माहौल से दूर हो जाइएगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो मेरी कुछ यही सलाहें रहेंगी आपके लिए और आप इनको अपनाएँगी तो मुझे लगता है आप इससे जल्दी अ, बाहर नि निकल आएँगी। मैं उम्मीद करता हूँ, कि मेरे सभी दिए हुए राय आपके काम आएँगे।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा।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 हाँ जी।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 अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ना जी, ओके। हुँ, हुँ।